Trời ơi, mình thấy vui lắm, kiểu như, cái lúc đó là được, ờ, vừa được không cần phải làm mà vừa có người nói xấu công việc chung với mình nữa, trời ơi, nó quá là tuyệt vời luôn. Ừm. Tất cả ở người ở đó đều đúng rồi. Tất cả là anh em, tại vì trong đó là ai cũng, ơ, OT như nhau, rồi cũng mệt như nhau mà, than cho nhau nghe nó cũng là một cách để xả stress. <chuckles>
Ờ, thiệt luôn ha! <chuckles> Ê, nói xấu cũng là một cách giảm stress rất là tốt, đúng hông bạn? <chuckles> Ừ, đấy. Đồng ý. Đúng rồi, nói xấu than than đó vậy chứ giảm stress rất là tốt nha, chứ hổng phải là nghe lời tâm sự này kia là giảm stress đâu, đúng không bạn? <laughs> Ờ, thế thì bạn còn cái chiến thuật nào nữa hông để tách bạch, ờ, cái giờ làm việc với gi cuộc sống cá nhân nữa hông?
Đúng rồi. Đúng rồi, mình đồng ý nha! Ừm, ừm. Ừm, có nha, tức là, ờm, mình sẽ cố gắng tới giờ ngủ là mình sẽ đi ngủ, chứ mình hổng có thấp thởm mấy cái, a, tin nhắn, hay là mấy cái thông báo thôi, tại vì công ty mình là công ty quốc tế, cho nên là nó nó cũng làm việc theo ca mà 24/24 á cỡ nào cũng có người trực hết á. Nên mà nếu mà bật thông báo á là cỡ nào cũng thông báo à, cho nên mình cũng học được một cái cách là hết giờ là hết thông báo luôn, là mình sẽ cho im luôn. Ừm.
Hợp lý. Ôi, hay nha! Cái ranh giới này tốt nè, nhưng mà khi mà bạn im như vậy á là là bạn có thông báo cho ai hông? Hay là bạn im như vậy cũng hông ảnh hưởng tới ai?
Ừm, tức là m mình sẽ ghi một cái dòng nhỏ ở dưới cái tài khoản đi làm của mình là mình làm ví như mình mình sẽ có mặt từ giờ này đến giờ này, còn người ta sẽ tự hiểu là cái giờ còn lại là cái giờ mình không có mặt, cho nên là người ta cũng hạn chế tìm mình á. Ừm.
Chính xá hay á bạn ơi! Đúng rồi, người mà ta có ý thức ta nhìn vô ta thấy là biết giờ nghỉ rồi là hổng tìm, đúng hông? Đấy. Ơ, vậy là quá hợp lý luôn! Thế thì, à, bạn như bạn nói là bạn cũng lâu lâu bạn đi da đường, bạn chơi với bạn bè bạn á, thì, à, cái đó có phải là một cái cách để bạn giải độc kỹ thuật số hông? Thí dụ mà nó đúng là như vậy á thì bạn có áp dụng nó vô nhiều cái trường hợp khác, kiểu như là, đôi khi đi du lịch xa xa hơn hông?
Ừ, OK. <chuckles> Đúng rồi! Ừm, ừm. Ừm, cũng có nha.